Hello, magandang hapon.
Oy, ah, magandang, ah, hapon din naman. Kamusta ka?
Ayan. Ayun okey lang. Ah, tawag dito, may gusto po sana akong tanong eh, kung okey lang po sa inyo.
Ano pa, ah, ano bang sa'tin ngayon?
Ah, ayun kasi eh, parang napag-usapan naming mga magbabarkada yung about sa mga hobby. So, parang gusto ko rin po sanang, ah, tawag dito, humingi ng opinyon niyo, ayan. So, anong hobby ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip? Ayan.
Oo. Ah, napaka ah, marami kasi akong hobby, no, pero, ah, lately, mga, lately, mga 2 years ago, nadiskobre ko, ah, nadiskobre kong marunong pala akong mag-paint. Ah, um, oy, hindi naman ako lumaki talagang marunong talagang gumuhit. Ah, pero nai-inspire lang talaga ako sa, na-inspire lang talaga ako sa mga kaibigan kong nagbebenta't ng mga, na mga painting. So, parang nag-start lang akong bumili sa Shopee, ah, online ng mga canvas, ng mga, ah, na mga pinta, brushes, tapos nag-start lang ko mm, parang, ah, freedom, ah, free, free painting lang parang gano'n. Tapos marami namang nagandahan dun sa mga ano ko, hilig ko, at the same time, parang nagbibigay na rin sa akin siya ng kapayapaan sa isip, ikaw ba?
Kaya nga, eh. Oo. Ay, napakaganda. Oo. Tama. Ay, ganun? Ah, okey. Mm, mga kailangan, no? Ay, oo. Ay, ang ganda. Tama. Ah, yung sa akin po kasi parang ano eh, ah, more on active. So, yung para kasi sa akin yung pagjo-jogging. So, ayun, bago pumasok po sa trabaho, ah, ayan, madaling araw, gising nap gising na ako. Ah, narered kaya nga medyo maaga kasi umiiwas talaga ako sa tirik na araw eh. Pero ang law kalaban ko naman ngayon, yung, ah, tag-ulan. So ayun, ah, 'pag medyo okey yung, ah, weather, ayan, madaling araw, nagre-ready na ako. Tapos ayan yung pagjo-jogging kasi parang, um, maganda yung mga dulot niya sa akin, lalo nap ap, after no'n, papasok na ako sa ano, eh, sa trabaho. Medyo, 'pag sa trabaho kasi nakaupo ka lang, 'di ba? So, ayan, parang maganda yung mood na nabibigay sa akin, ayan.
Mm. Hoy, aga, ah, mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Tama ka. Tama ka. Maganda kasi na balanse rin ang nagagawa mo, especially buong araw ka nang uupo lang sa trabaho, 'di ba, so at least
Oo nga, eh. Tama, oo sang-ayon ako diyan.
Energize ka na, ah, start pa lang ng umaga nakapag-jogging ka na. So sa tingin mo ito ba ang nakakatulong na, ah, hobby mo para makapag-relax ka, at mawala ang mga stress mo, trabaho?
Yes, oo. Ay oo. Ah, masasabi ko, oo kasi. Yun nga minsan talaga medyo hindi yung maganda yung gising ko kumbaga, ah, tawag na yun nakasimangot na ko parang, ah, gusto ko pang matulog kahit kailangan ko pang gu kailangan ko nang gumising, 'di po ba. So ayun parang tatayo na lang ako, ah, gigisingin ko talaga yung diwa ko. So, parang disiplina lang din kasi eh 'no, kasi sobrang hirap po talaga ano gumising nang maaga. So ayan at
Mm. Mm. Mm. Mm. Nice, oo. <chuckles> Totoo. Pero kasi kung hilig mo rin na pero kasi kung hilig mo rin, okey na rin at saka yung minsan kasi ginigising ka na rin ng katawan mo, tsaka kung, ah, sanay na rin ng katawan mo na nag-eehersisyo nang umaga, hinahanap ng katawan mo 'yan eh.
Ay oo, tama. Tama, oo. Ayun, tama ka diyan kasi Oo. Ayun, gaya ng sabi mo parang sanay na rin yung katawan ko parang naging, ah, body clock ko na rin talaga siya daily routine ko, 'di ba. So ayun yung pagpapa-relax kasi parang, ah, madali lang isipin 'pag sinabing relax parang, ah, ayun na tawag dito nakahiga ka lang, nagbabasa, nanonood 'di ba. Pero yung pag-jo-jogging kasi parang may maganda ngang relaxation din siya para sa'kin eh.
Mm. <chuckles> Oo. Oh. Totoo, tsaka masarap din pinapawisan 'di ba. Parang na lumalabas yung mga toxins sa katawan din, 'di ba? Napakaganda rin nung hobby mo. Ako paminsan-minsan nagja-jogging din ako, paminsan-minsan pero hindi naman lagi, may maga may malaking parke rin dito sa likod ng apartment ko. Ah, pero, ah, bihira lang talaga rin ako mag-jogging 'pag yung parang tinatamaan lang ako ng topak sa ulo at saka lang ako nag, ah, jo-jogging. Pero, ah, yun dun naman sa hobby ko, ah, talaga nakakawala rin talaga siya ng stress, alam kong, ah, itong kwarto ko napapaligiran ng mga trabaho ko nakasabit, ah may mga trabaho na rin ako nakarating na sa America. Ah, may mga trabaho na rin akong naibenta ayoko, sana magbenta, ayoko sana magbenta pero kasi sabi nila magbenta ako sa mga kaibigan ko kasi okey naman daw. So simulan na nagbenta ako maraming nag humihingi ng parang pinta sila 'pag ganyan. Pero kasi ako parang ayokong ayokong magpinta dahil kailangan ko magbenta.
Ay oo, tama ka diyan. Oo. Opo. Kaya nga. Ay kayo po ba? Ayan. Ah, ganun. Oo. Ayan po. Yes. Opo. Kaya nga eh. Na mga? Ah, okey. Ang ganda. Ay ganun. Oo Oh. Napakaganda. Oo. Kaya nga. Kailangan, oo. Kumbaga parang, ah, gusto magpinta dahil may inspirasyon ka ano gusto mo, ganyan. Oo ang galing.
Oo. Gusto ko, yes oo tama. Tsaka hindi ako nagpapa-request ng yung, "Oy ipinta mo naman akong ganito ganiyan ganiyan ganiyan." Ayoko kasi parang kung ano lang yung mood ko, yun lang yung sinisimulan ko.
Oo. Tama. Kasi parang ayun maano ka rin eh, ah, tawag dito, mape-pressure ka rin kung anong gusto nila dapat, ah, yung expectation nila parang iaano mo rin sa gusto nila eh, 'di ba? So, ayun parang tawag dito, ano ba yung mga karaniwang pinipinta niyo po, mga lugar tao po ba ganiyang bagay?
Tama, oo, bahala sila magustuhan niya. Mm. Um, hindi, hindi ako ma hindi ako yoong talagang gumuguhit ng ah, na parang tao para akong more on abstract. Kumbaga hindi naman sobrang abstract parang hindi lang detailed, like for example magdo-draw, ah, magpipinta ako ng cherry blossoms yung sa Japan. Hindi yung literal na parang may mga detail kung gaano sila ka pulido at linas parang, parang stroke lang ng brushes, ah, mga ano, parang kung iimaginin mo parang ganun lang. Pero parang maganda naman ang mga kinakalabasan iba't iba lang naman ang pamamahagi ng pag ah, ikaw naman, ah, may kwento ka ba kung paano mo nasimulan ng hobby mo?
Ah, okey. Ah, oo, abstract. Oo. Oo. Ah, okey. Tama, oo. Kaya nga. Tama. Ayan. Ay! Nasimulan ko to nung ano, high school. Kasi alam niyo na po 'pag ano, ah, mga lalaki, ah, parang gusto laging ano, nasa labas, ganyan, nagtatakbuhan, naglalaro, 'di ba? Ma pa kahit anong laro po 'yan, basta active. So, ayun, nagkaayaan pong ano, ah, mag-jogging sa labas. So, ayun, parang inano ko na lang din, sinanay ko na lang din yung katawan ko kasi
Mm. Uy! Oo. <laughs> Mm. Mm. Mm. Sumasali ka rin ba ng mga marathon?
Ay! Yun nga yung di ko pa nararanasan. Pero parang gusto ko po talaga sumali sa mga ganyan, eh. Ayan, oo.
Hmm, oh. Ganda 'yan may mga libreng uniform 'yan, 'di ba, sa mga ganyan? Tapos may mga kilometers 'yan, 'di ba? 3K, five K, yung mga ganyan, oo. At tsaka maganda 'yan, sumali ka diyan kasi 'di ba may mga ano 'yan parang, ah, like for the charity minsan, oo.
Kaya nga, eh. Tsaka kung oo. Tama! five K, ayan 10K, 21K. So Oo. Kaya nga. May magandang ano rin, eh, 'no, parang tawag dito, dulot din talaga. So, ayun, parang 'pag gusto kong sumali sa ganun, ah, sana, ah, may kasama ako, ayun, kasama ko yung mga kaibigan ko o kaya pamilya ko, 'di ba? Kasi parang mas nag-e-enjoy ako 'pag ano, eh, ah, ayun, may kasama akong tumakbo. Yun nga lang 'pag, ah, sa umaga ako tumatakbo wa wala talaga kasi, ah, hirap na hirap sila bumangon, ganyan, sobrang aga kasi. Pero ayun, okey lang din, oo. Kayo po ba?
Oo, totoo. Mm. Oo. Mm. Mm. Totoo. Totoo 'yan. Masaya rin naman na may mga kasama at totoo yung nabanggit mo. Pero kasi naka nakasubok na rin akong sumali ng ganyan, 3K lang, marathon. Kasi sa opisi sa opisina namin parang may fun run. Ah, pero masasabi ko <chuckles> 'pag tatakbo na kayo hindi na rin naman kayo magkakasabay-sabay. Parang nagkakanya kanya na rin naman, parang ganon.
Kaya nga. Ah, okey. Oh. Sabagay, oo. Kasi depende sa ano, eh, no, sa stamina. Kumbaga, parang yung phase mo parang medyo mabilis tapos yung kasama mo medyo mabagal o kaya sa sa sila naman yung mabilis ikaw yung mabagal. So, ayun, parang meron nagkaroon din po ng ganyan sa ano, ah, opisina namin. Yun nga lang po parang ayoko sumali kasi parang hindi ako ready. Kumbaga, ayun.
Mm. Hmm, ready ka na kasi araw-araw ka na rin naman nag-jo-jogging, eh, ibig sabihin kondisyon na yung katawan mo.
Oo, pe Kaya nga, pero parang gusto kasi yung ano, tawag dito, ah, medyo malayo-layo ma mas malayo, mga 21K. So, ayun po. Kaya nga, eh. Kasi yun talaga yung oo, oo. Parang 'pag gusto kong sumali sa ganyan, um, yung pinakasagad na po yung pipiliin ko para sulit na sulit po talaga. Ayan.
Ay naku, grabe layo. <laughs> Oo, pang malakasan na pala yung gusto mo. Opo. Eh, simulan mo na pumunta ka na dito sa'min sa Bacolod.
Ayan! Di po oo, parang di ko yata kaya 'yan, ah. Pero kaya po 'yan siguro mga ilang araw ano
Takbuhin mo na. <laughs> Hindi, nagbibiro lang ako. <laughs> Oo, eh, ikaw naman, ah, like na nabanggit mo, ah, ang sabi mo tuwing kahit busy ka talaga, ah, talaga nakakapag-jogging ka pa rin sa umaga.
Yes. Oo. Kaya nga, oo. Ay opo, nakapag-jogging pa rin po kasi parang ano lang talaga, ah, daily routine ko. Kasi ayun nga, dahil sobrang aga naman, ah, nagagawa ko rin siya. 'Pag hindi ko naman siya nagagawa ng umaga, ah, kapag ano nalang, patapos po ng trabaho, ganyan, pag-uwi medyo kagabihan na nga lang kaya ayun, mas marami ring tao, ah, kasi medyo ang iniiwasan ko rin yung maraming tao, eh. Oo. Sabagay po, ayun po.
Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo, tsaka marami na rin sasakyan minsan, 'di ba. So, medyo maingay na, hindi na masyadong peaceful, 'di ba. Ako naman nakadepende sa mood ko, ah, sa mood ko 'yong pagpipinta ko. Ah, pero gusto ko' pag nagsimula ako ng pinta tinatapos ko kaagad. Hindi ko siya pinagpapaliban. Mm, kasi parang yung utak ko yung utak ko 'pag may inspirasyon ako tumatakbo lang siya talaga. Sa isang project parang kung gusto ko may pintahin na ganito, gusto ko buong araw ko siyang tatapusin. So, mini-make sure ko talagang wala akong trabaho, wala akong gagawin ng mga araw na yun na na magpipinta ako. Kasi minsan 'pag, ah, ipinagpaliban ko, 'pag ipinagpatuloy ko na parang wala na 'yong gana ko o minsan nawawala na 'yong
Tama po. Kaya nga. Ah, kaya nga. Ah, ganun, sabagay. Tama, sang-ayon ako dun. Mm. Oo. Kaya nga. Tama ka dun. Tama, yung inspirasyon niyo minsan nalilipat na sa iba 'no, ayan.
Tama. Parang nawawala na ako sa ano, sa kung ano na isusunod ko, parang ganun. Gusto ko spontaneous lang, 'di ba.
Kaya nga. Tama. Ay paano po pala pag ano kayo, ah, nagpipinta kayo? Nilalagay niyo po ba sa maliit na ano, papel ganyan bago niyo simulan o ilagay dun sa malaking canvas niyo?
Ay, hindi talagang diretso ako kasi parang, parang minsan mayro'n akong, ah, mayro'n akong notepad. Na parang kunyari matutulog ako sa gabi na-i-imagine ko "Parang gusto ko ipinta to, parang gusto ko ipinta to." So, ni-no-notepad ko siya kasi parang kung hindi ko siya isusulat sa notepad, makakalimutan ko na inspirasyon na yun, oo, um
Ah, diretso na okey. Oo. Ah, okey, Ang galing. Nakakalimutan, oo. Tama, puwede mo ring ano, ah, tawag dito mag-iba yung tawag dito, iniisip mo do'n sa iniisip mo ng nakaraan di ba?
Tama, tama pa rin may ma pa rin ma yun do'n lang lagi nagsisimula yung ano ko parang puro ko niisip-isip lang, totoo. <chuckles>
Ayan. Ang ganda, oo. Ayun. So, ayun tawag dito, ah, sa palagay mo, ah, pwede bang makatulong ang isang hobby sa mental health ng mga tao? Ayan.
Oo naman, oo naman lalo na nung pandemic di ba? Ah, talagang marami tayong nadiskubre ng mga hobby natin na akala natin hindi natin magagawa at saka dapat nung pandemic ka kailangan, kailangan din kahit papaano, eh, pre-occupied pa rin tayo. Pre-occupied pa rin tayo kahit na naka-stuck lang tayo sa bahay so, ah, yun marami ako nadidiskubre na puwedeng gawin. Dati nagplantita, nagplantita rin ako nung pandemic mahilig ako sa mga tanim, oo kasi di pa ako nagpipinta no'n, eh. So, nahilig ako sa mga nagplantita ako no'n tapos kokolekta ako ng mga halaman. So parang yun yung naging outlet ko, oo katulong talaga sa mental health yun mga tanim.
Oo, tama ka diyan. Sang-ayon. Oo. Gano'n nga. Tama ka diyan, oo. Ay, gano'n? Oo. Ah, okey. Ah, madami rin, eh, no? Yes, ayan. Siguro yung sakin, ah, dahil ayun nga, ah, tawag dito? Ah, malaki yung, ah, nagagawa sakin tuwing umaga, ah, napapaganda yung mood ko 'tsaka yung, ah, mas napi-feel ko na energetic ako 'di ba? So minsan din, ah, yung 1 kong hobby yung paglalaro ng mga computer games or panonood ng mga movies o series 'di ba, yun talaga yung mga minsan na nakakatulong din kasi, ah, kumbaga pag stress ka sa trabaho 'di ba, hindi mo maiiwasan yun. So parang kailangan mo rin ng, ah, tawag dito me time kumbaga, kumbaga ayan, ah, sariling oras mo ayun gawin lahat ng mga bagay na nagpapasaya sayo, ah, ayun po na minsan nadadamay na rin po yung mga ano ko kaibigan 'tsaka pamilya ko kasi, ah, nakakausap ko sila. So, ayun mas maganda rin po yung na gano'n, ah, may konting bonding 'di ba? ayan po.
Ikaw ba? Hmm. Ah, okey nice, mm. Mm. Ah. Totoo, hmm. Yes. Mm. Totoo. Mm. Tama. Mm, siguro dahil, ah, pakiramdam ko siguro kaya ginawa rin ng hob ang word na hobby at mayro'n din hobby ang mga tao, eh, para ito ang way para maiba yung, pag-iisip direksyon ng pag-iisip, ah, kaysa sa trabaho. Kasi 'di ba, ang trabaho talaga nakakastress, nakakapagod, so kaya siguro may hobby na naimbento para ma-redirect yung pag-iisip 'di ba? Pahinga, pahinga. Mm.
Oo. Tama. Oo, sang-ayon ako diyan. Oo. Yes, oo tama 'yan. Kasi ayun hindi mm. Hindi naman lahat kasi ng trabaho parang masaya, eh, pero mayrong mga taong nasisiyahan sa trabaho nila 'di ba. At pero ayan hindi natin talaga maiiwasan na, minsan ay yung makakausap natin or, ayan yung mag-uutos sa'tin medyo, ah, stress din sila kasi nauutusan lang din sila. So, minsan binibigay na lang din satin. So ayun, parang iwas na lang din sa kanila sumunod na lang din tayo kung anong kaya natin. Kasi mayro'n namang hobby na puwedeng makatulong sa mental health natin 'di ba?
Mm. Mm. Totoo. Mm. Tama 'yan. Mm. Yes, napakarami talagang kailangan lang gawin yung hilig mo para masaya ka. Alam mo ma ah, masayang napag-uusapan natin 'to kasi at least nakaka-share tayo ng mga bagay-bagay malay mo, ah, maging masipag na ko sa jogging bukas.
Oo. Kaya nga, eh. Tama, oo. Ayan, sang-ayon ako diyan at sana, ah, mag-enjoy ka sa pag-jo-jogging 'tsaka sana makabenta rin makabenta ka pa ng maraming ano, ah, painting, ayan.
<laughs> Mm. <laughs> Oo, salamat salamat sa oras mo ngayon at binahagi mo sa'kin.
Oo, ayan maraming salamat, magandang hapon. Paalam.
Paalam.